Então, me diga, como que você incorpora os exercícios físicos na sua rotina diária?
Acordo sempre cedo, né. <laughs> Tem que acordar cedo pra fazer ué, tem que não tem jeito, não tem tem a gente tem que criar um hábito na vida da gente, se você criar aquele hábito você vai, tentar sempre realizar aquilo ali, entendeu, como se fosse: "Ah vou ter que escovar acordo e vou escovar dente.", é a mesma coisa. <chuckles> Concorda comigo, né, porque se você não fizer isso de um hábito você vai só desistindo "Ah não, vou amanhã, ah não vou amanhã, vou" Nossa
Aham. <chuckles> Aham. Sim. Aham, aham. E exatamente, é, é, concordo. Uhum. É verdade, é verdade. Que horas você acorda pra ir de manhã?
né? Eu acordo às 6:00.
Aham.